Ja.
Aber, nö. Da war ich dann
Ja. Vielleicht auch noch andere Generation, ne? Das ist dann anders. Mhm. Ja, genau. Man kennt das ja auch.
Ja, ja. <laughs> Musi Musikalische Zwang Erziehung. <laughs>
Ja, genau, obwohl die selber nicht so musikalisch waren. Das finde ich ja erstaunlich dann, ja.
Ne. Ne. Ja, richtig. <giggles>
Ähm, gibt's denn irgendeine Tradition, die du vielleicht sogar oder Familienrituale, welche du gerne einführen würdest? Vielleicht hattest du die schon mal oder <inhales> wie auch immer. Ja, gibt's irgendwas, was du vermisst noch oder?
Mhm. Ähm, was würde ich gerne einführen? Boah. Fällt mich jetzt, äh, auf die Schnelle nichts ein. Vielleicht, dass meine Tochter ja, mit der mit d dass meine Tochter ich wollte es gerade sagen, dass meine Tochter 'ne zumindest mal Flöte spielt oder so. <giggles> Ne, bloß nicht. Ne. Also i ich war ja dran, mit ihr so 'n bisschen, äh, Flöte Flöte zu zu f üben und, äh, ja aber, ey, ist echt schwierig, die blei die hat zwar Lust, aber die hockt sich ja selber nicht ran. Also, die hat diese Motivation ist nicht so wirklich gegeben. Ich hab mich da anfangs schon mit ihr ihr so 'n bisschen, äh, ran und wir haben 'n bisschen gespielt, aber
Vielleicht die Band ja wieder mit den eigenen Kindern. Aber nicht aber, äh, nicht auch zwingen, ne? Ins Auto zwingen. <laughs> Mhm. Ja. Man kann ja genau, man kann ja anstupsen, ne? Ähm
Ja genau, das ist so mein der Hintergedanke. Aber das Nächste ist auf jeden Fall, äh, Richtung Schlagzeug. Also, die wird jetzt in die Richtung getrimmt. <laughs>
Ja. <chuckles> Okay. Ja. Ja, ich hoffe nicht getrimmt. Aber ja, wie du schon sagtest. Das ist ja so 'n bisschen anstupsen, um ja, genau, ne? Also, die müssen ja auch 'n bisschen ausprobieren, um zu erfahren, ob das was für sie ist und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ja.
Nein, nein, aber, ähm, geleitet. <giggles> Genau, richtig. Und, ja, ordentlich Krach machen. Das ist doch auch toll. <giggles>
Ah, ja. Ja. Alles klar. Ja, dann sehr viel erfahren, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.
<giggles> Jo. Ja, danke. Ja. Ja, mir auch, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal.

Ja, natürlich, das hat was.
In der Woche wünscht man sich das vielleicht nicht, ne? So jede Woche, <chuckles> aber so
Ja, wenn wenn wenn wenn man sich dann auf die Füße tritt, äh, weil die Küche nicht so groß ist und, äh, dieses Beengende, das mag ich so oder so gar nicht. Ähm, ja, aber
Genau. Aber an Weihnachten ist das oder Heilig Abend ist das okay.
Ja, ja, <laughs> da da darf da darf man das. Ne, also meine Tochter hat so 'n bisschen diese diese Koch und, äh, ähm, sie sie sie backt gerne, also das ist ja tatsächlich so. Und wenn die dann backt, dann da darf dann auch keiner in der Küche sein, die schmeißt dann alle raus und gerade mal 13. Und möchte da ihre Ruhe haben, in Ruhe, vielleicht noch nebenher mit 'ner Freundin, äh, plaudern über
Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja.
So ganz easy halt, ja.
Ja, okay. Gibt's irgendwelche Familienrituale? Jetzt habt ihr das Essen hast du jetzt schon erzählt, Trompete. Gibt's irgendwelche Familienrituale, die ihr irgendwann aufgehört habt? Und, was war dann der Grund dazu? Vielleicht ja dieses, ähm, Instrumente spielen, habt ihr das aufgehört, weil irgendwie alle
<chuckles> Mhm. Tatsächlich, du sagst es. Ich habe dann, äh, nach 6 Jahren hatte ich Trompete satt, habe das auch nicht mehr gespielt und dann war das eigentlich hinfällig.
Ja. Hm. Mhm. Okay.
Ich habe da auch nichts mehr gespielt.
Ja.
Ähm, ja, das fand dann meine meine Eltern nicht so toll, <laughs> aber die mussten wohl und übel damit umgehen. <chuckles>
Wege wegen der hauseigenen Band oder warum fanden die es
Äh, ja, so ungefähr, genau. <laughs> Die hat sich dann aufgelöst. <laughs>
Okay, ja. Ähm <laughs> Du wa aber du warst nicht der Auslöser, oder?
Ähm. <laughs> Ich sage da jetzt nicht dazu. <laughs>
Oh, okay, doch. <laughs> O okay, ja, aber gut, wenn man ja.
Da ging's ja, da war dann äh, ja. Deswegen
Aber du hast schon 'n guten Punkt angesprochen, das muss ja das darf ja nie erzwungen sein, ne? Das ist, ähm mhm, wenn's erzwungen ist, dann
<snorts> Ne, ich habe da äh, ich habe da Terror gemacht am Schluss. Ähm, das war dann nicht mehr so toll. Also, ja, wenn dann nur noch wenn's dann nur noch Diskussionen gibt, warum ich da nicht hingehe und warum ich das nicht mache und jeden Tag und ist so i insgesamt einen das selbst noch zusätzlich zur Schule belastet. Ähm, dann sollst du jetzt bei der Sch in der Schule noch gut sein und, ja, das war mir echt 'n Dorn im Auge. Ich habe mich dann auch geweigert, äh, weiterhin zu zu den Proben zu gehen und so weiter.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.

Ähm, na, eher so das Musische. Also, ich bin am Musischen immer drangeblieben. Also, weil das ist ja auch so bisschen Ritu also, das hat mich bis heute eigentlich so verfolgt. Also, ich habe ja dann irgendwann mal äh, ich habe angefangen, äh, Schlagzeug zu spielen. Ähm, das mache ich heute noch. Also, das habe ich eigentlich durchgehend gespielt seit seit meinem, ja, 16. Lebensjahr so. Ähm, und ja, f f schaue halt, dass ich das so weiterhin, äh, betreibe. Und das macht auch noch Spaß. <laughs> Nicht so wie bei bei Trompete. Das ich habe zwar lange gespielt, ich war auch gut und, äh, habe da auch viel geübt. Und ja, ich ich hätte da manche Dinge blind hoch und runter spielen können, wei wäre eigentlich, äh, alles gar kein Problem gewesen. Aber wenn man dann so die Lust verliert, denn wenn wenn wenn's echt keinen Spaß mehr macht, dann dann sollte man es besser lassen, bevor es dann zu, äh
Ah, cool. Mhm. Cool. Ja. Mhm. Ja.
Ja, zu zu zum Zwang wird. Das ist ja auch noch scheiße.
Ja, genau. Ja, ja, das stimmt schon. Wie lange ist das letzte Mal Trompete spielen her?
Oh. <exhales> 25 Jahre.
Oh, wenn man dir j das interessiert mich jetzt, wenn man dir jetzt 'ne Trompete in die Hand drücken würde, meinst du, du könntest noch spielen?
Mhm. Bestimmt.
Okay.
Ja, glaube ich.
Das verlernt man also nicht. Okay. Ja.
Also ich ka ich kann dir auf jeden Fall die C-Dur's ganz normal noch spielen, das habe ich noch im Kopf. Und, äh aber wenn ich dann so merke, was wie wo was was ich dann so, äh ich glaube, das ist auch so 'ne Gefühlssache. Das war bei mir damals auf jeden Fall so. Ne, also v vom Ansatz her, ich müsste halt erst mal so
Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar, reinkommen.
10 Minuten üben, den Ansatz genau kriegen und dann könnte ich eigentlich, wenn du mir Noten gibst ja, 'ne Stunde würde ich wahrscheinlich brauchen und dann wäre ich wahrscheinlich wieder einigermaßen drin.
Okay, ja. Interessant. Ja, aber jetzt sonst w hm, gut, du hast jetzt gesagt, du hast mitgenommen als Ritual. Was war das jetzt grade eben noch mal, was du genannt hast, was du heute musikalische genau. Aber gibt's jetzt so konkret Familienrituale? Ich weiß nicht, das Weihnachtsessen, ähm, dass du das so ähnlich übernommen hast. Ja, das hast du mit übernommen, ja?
Ja. Ja. Äh, de de den Hang zur Musikins genau, das musikalische. Das Mhm. Ja, genau, das Kochen. <laughs> Wenn je wenn wenn wenn dann jeder in der Küche gestanden ist <laughs> und kein Platz mehr war, ja, so ist es heute auch noch. Also,
Ah, ha. Ja, aber ist ja auch irgendwie schön, ne? Also
Äh